ใช่ เราก็บอกเขา ว ว่า มันตรงกับคำว่า "หนีห่าว" นะ เธอจะมา "สวัสดีค่ะ" ตลอดเวลาไม่ได้ อะไรเงี้ย นางก็หัวเราะ ค่ะ
ใช่ "หนีห่าว" ตลอดเวลาก็ไม่ได้นะ เออ <chuckles>
เออ นางก็บอกว่า "เออ แบบคนไทยน่ารัก อือ แบบเวลาเราพูด" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม น่ารัก คือแบบฟังแล้วแบบแม้มันจะไม่ตรงอะ แต่คือแบบน่ารัก ก็คงจะเหมือนเวลาฝรั่งพูดภาษาไทย อะไรอย่างเงี้ยอะคะ อืม
อืม อือ อือ แล้วเขาเจอโห่ะ อือ อา น่าจะแบบนั้น แล้วเขาเจอคนไทยบ่อยไหมคะ? หรือว่าเขาเคยเจอแต่ทริปเราทริป เดียว เป็นแบบว่าชาวต่างชาติแบบประเทศอื่นหมดเลย?